Com certeza, com certeza. Uhum.
Sabe, corre atrás mesmo, vai buscar, vai pesquisar, vai ver quem entende, quem pode ajudar, né. E porque eu acho que essa busca ela te fortalece.
Isso. Pois é, isso ba hã. Uhum, com cer também, contém. Então com certeza, conversar com pessoa e tal, você você você não fica assim t eu eu gosto de ser uma pessoa, eh, independente. Eu gosto de ser uma pessoa sozinha que consegue fazer as coisas independentes, mas, falando com pessoa e pesquisando, eu acho legal. Aham. Sim, sim, sim. Pois é. Hum.
Sim. Claro, claro. Ah, mas é muito bom trocar a trocar ideia. É muito legal, porque eu acho que quando você troca ideia, às vezes, o que você tá passando, a outra já a pessoa já passou.
Uhum. Hum. Isso, com certeza. Aham. Hum. Uhum. Isso, também, também, exatamente. Olh se se chegasse uma pessoa perguntando: "Olha, eu vou começar meu high school e eu queria saber como é que é as informações." Nossa, eu ia com certeza passar o dia inteiro hã? Eh, assim, tudo tudo não, né, mas a maioria já já já teria assim eu já sei. Porque a high school realmente é o sistema de Hã.
Entendeu? Então e outro, outra pessoa, ela te motiva. É muito bom, muito bom. Aham. Você sabe tudo, né. Ah, não, porque é quando se aprende. Você aprende, o que você aprende, você você duplica.
Hã? Ah, sim, sim. Pronto, também, você eu me apre eu aprendo também, se tiver outra pessoa que queira saber essa informação, eu já sei já sei entregar também. Mas tipo eu acho legal que hã.
É, eu me lembro que quando eu fui pra pra Europa, quando eu vim pra Europa, né, e eu coloquei essa meta só que foi tudo muito rápido.
Aham, sim. Uhum.
Tipo assim, eu pensei
Hã.
em outubro, novembro, é, eu comecei a pensar em outubro, quando foi em julho do ano seguinte, eu me mudei.
Hum. Uhum. Hã. Uhum.
Março não, maio, junho, julho. 9 meses
Uhum. Nossa! Planejamento. Uhum. Vixe, vixe! Aí é difícil.
que eu me mudei e sozinha, né. Então foi uma coisa assim que foi muito le mas em momento nenhum eu desanimei. Eu só falava assim: "Olha, a meta é essa aqui, eu tenho que fazer tal coisa. Se n se não der certo, é porque não é pra ir, mas se der certo" Aí eu dava certo. "Olha, agora eu tenho que ver passaporte", ta-ta-ta. "Agora eu tenho que ver visto".
Uhum. Você Aham, sim. É. Uhum. Uhum. Ex isso também, esse pensamento. É porque tá começan Aham. Aham. Uhum.
Deu certo? É pra ir. Quando tiver com tudo na mão, compro minha passagem.
Sim, sim.
E as coisas foram acontecendo, porque também é uma coisa que os cientistas falam muito também pra você começar a enxergar as suas metas.
Hum, aham. Hum. Hum, isso, também.
Enxergar como se você já tivesse lá.
Isso.
Então você vai caminhando isso, você vai caminhando pra aquilo, você vai se motivando, você vai mantendo o foco, porque aí não tem como não acontecer, porque você não tirou o foco dali.
Sonha. Uhum. Uhum. Exatamente. Isso. Aham, com certeza.
É, como, por exemplo, agora eu tenho essa meta de da minha filha vir com meu genro e com minha neta. Eu já tô pensando o tempo todo nisso. Já tô pensando no que eu vou fazer na casa, como é que eu vou receber eles, e como é que a gente vai passear, pra onde que a gente vai, já comecei a listar cidades.
Uhum. Hã. <laughs> Aham. Sim. <chuckles> Aham.

E eu entendo isso.
Porque você começa e não termina.
Aham. Exatamente isso. Uhum. Acho que para tudo, né, esse planejamento e tal. É, tipo, eu t eu acho que uma das que o que eu mais vejo isso é realmente, eh, pesquisando o item que você quer, tipo: "Ah, eu preciso de um de um óculos", né. Eu eu fui comprar um óculos esses dias. Eh, "tá certo, deixa-me planejar. Ah na loja virtual tá", hã.
Não, é muito importante. Sim, s hum. Uhum, claro. É, tem que tem valor, né. Ah eu Certo, ele tem um valor. Aí você vai ver.
Isso, pronto, na loja virtual estava estava $50 e na loja pessoal estavam uns $200. <chuckles> Aí eu eu vi: "Tá certo, calma aí, de 50 como assim? Eh, o que que vem? Qual é a diferença e tal?". E eu vi que que realmente eu comecei a planejar, ver vídeo, né, que eu acho que o Yo o YouTube realmente é uma plataforma que ajuda muito. Isso. Exatamente.
Aham. Ok. Uhum. Sim. Ajuda muito, muito, muito, muito. É. Hoje você tem, realmente, a gente falou outro dia sobre isso, né, que você tem a internet, que olha, eles te ajudam até planejar. Extraordinário. Te ajuda a planejar, te ajuda a manter o manter o foco
Aham, exatamente. Aham. Isso é uma ajuda extraordinária. Uhum. Tanto YouTube como inteligência artificial. Pronto, está aí, planejamento, eu estou usando eu eu não tenho ninguém pra conversar sobre isso, né, porque é um assunto, bem delicado e bem bem difícil. Então, eu estou conversa eu paguei uma inteligência artificial pra me ajudar a planejar esse negócio do meu college. E realmente ajudou demais. E tipo, ele planeja: "Olha, está certo, você tem eh, aí isso daqui, isso daqui, isso daqui, está certo, Ó, dá para fazer isso daqui, você vai vim por aqui, você vai falar com essa pessoa, vai dar". Exatamente, "aí você coloca e digita isso", então é é é super eh, si assim, dá para errar, claro, mas o college, exatamente. Pagar o college, ver se dá certo. Deixa que vai dar certo. Eh, e seguir, né, e planejar direitinho e conseguir minha meta, né. Mas, c como você tinha se perguntado, né, qual seria o desafio.
também. Uhum. Ah. Olha que legal! Uau! Te dá os caminhos, né? Si Então isso aí é a sua maior meta agora é o o college, né? Aham. Sim. Hum, você está bem você está, né, você está bem animado, né. Você não está desanimado. Você está bem animado, de fato.
Exatamente. Pronto, outro outro desafio que eu acho é falta de de pessoa para conversar, né, que que infelizmente eu não tenho tantas pessoas assim para conversar isso. Que é como eu falei é um assunto bem, bem difícil de de exatamente. Que eu o que eu
Hum, ok. Específico, né. É bem específico, não é todo mundo que entende.
Exatamente. Isso, ainda mais esse college virtual, né. Não é todo mundo que vai para esse college virtual, a maioria das pessoas fala: "Ah, eu vou para um college de 4 anos". Pois é. Não o college virtual. Então, é bem difícil de achar alguém que se realmente saiba desse negócio de college virtual, então.
Pois é. Isso mesmo. Presencial, né. Poxa, mas é tão bacana, porque ele é m é mais curto, né, é menos tempo. Nossa, imagina, com 2 anos você está formado. Hum.
Hum, hum. Isso. Exatamente. E eu eu estava vendo no YouTube, eh, teve teve pessoa que deu entrevista, eles graduaram em 3 meses. 3 meses.
Que loucura. <gasps> Meu Deus, é com muito pouco tempo. É mesmo?
<chuckles> Aham.